I hı.
Mesela, eee, yaşadığım ülkede <clears throat> fareler ve böcekler var, mesela, bazı şey şeylerde. Kedisi olan evlerde asla fare ve böcek olmuyor kedisi köpeği olan evlerde. Kalan hepsi fareden şikâyet ediyor, mesela. E evet, yani
Evet. Hı hı. Doğru. A! Ama evet, kediler zaten avcıdır değil mi? Doğal avcı. <chuckles>
Evet. Köp köpek de oyun gibi oynuyor. Bu ı bilmiyorum, kedim
Hıı. Evet. Evet. Doğru.
kedim de çok şeydi, i eee, yanıma her akşam, eee, başımın yanına bir şey çekiyordum, sandalye çekiyordum alerjim çıktıktan sonra, yanımda uyuyabilsin diye.
Hı hı. Eve Ya! Ne güzel. Ay, ne güzel. Sen elinden geleni yapmış Elinden geleni yapmışsın. Önemli olan o, tabii ki.
Çok kötüydü ama alerji. Evet, zaten teyzemle de çok mutluydu o yüzden hiçbir sıkıntı yok.
<chuckles> Süper. Peki, bir zorluk yaşadın mı? Hani, köpeğin, tabii, eee, barınaktan sahiplendin. Herhangi böyle evde ya da böyle, ne bileyim, eee, köpekle birlikte yaşamda hiçbir zorluk oldu mu?
Hı hı. Yani. Ya, biraz, işte, mesela, iş eee, başta soğuk gelmesi, benden şüphe etmesinden şey yapıyordum. Çünkü mesela sokakta büyük bir köpek görüyor, havlıyor. Diğer köpek şey yapacak, kucağıma alıp kaçacağım, yani. Gelmek istemiyordu kucağıma. Öyle zamanlarda biraz aralarına giriyordum hayvanla, mesela. Onun reaktifliği yüzünden ben şey yapmam gerekiyordu çünkü küçük bir şey, yani, Jack Russell kırması bir canlı.
Hı. Evet. Evet. I hı. Hı hı. Ya! Hı hı. Hıı. Aa, a, çok tatlı!
Eee sonra, işte, şu an güvenmeye başladı. Mesela, dün bir kediyi rahatsız etti, eee, sokakta gezerken. Arabanın altındaki kediye böyle oyun yapıyor. Kedi de istemedi kovalıyor bunu, tıslıyor, şey yapıyor, bayağı atak verdi kedi. A hemen geldi ba
Hıı. Aa! Hıı. Kediler saldırır. Evet.
hemen geldi bacağıma kucak istedi, mesela. Çok da güzel oluyor artık. Alış alıştırmak çok zaman aldı. En büyük zorluğum bunlardı. Bir de ilk geldiğimde mesela sonbahardı ve yapraklardan çok korktuğu için Almanya'daki, eee, 1 gün boyunca tuvaletini yapmadı.
Ay! Canım benim. <chuckles> Evet. Hı hı. Ay! A! Canım benim kıyamam ya.
Nereye yapacak? Her yer yaprak, kendisi kadar yaprak, hayatında görmemiş.
Tabii.

Evet, bir de mesela, eee, köpeğimle olan bağda kedide her zaman o istediğim sevgiyi alamıyordum. Köpeğim, şu anki köpeğim de barınaktan olduğu için sevgi istiyor sadece. Yani sadece yatıp birbirimize ben onu sevsem o beni yalasa hafif istediğinde, üstüme yatsa, karnını açsa, sonsuza dek ikimiz de çok mutlu oluyoruz. Bu çok güzel bir şey. Yani, ay ayrı bir bağ kurduğumu hissediyorum çünkü daha önce hep köpekleri, mesela eski erkek arkadaşımla bir köpeğimiz vardı. Ondan önce ailemle köpeğim vardı ama bunlar hep, hani, sorumluluğu bende olan canlılar değildi. Bu sefer sorumluluğu bende ve, eee, geçmişinde sorunları var çözmem gereken ama çözüyorum. Mesela yapraklardan korkuyordu. Şimdi oynuyor yani.
Hı hı. Evet. Ay, canım benim. Hı. Hı hı. Ay, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. A! Hı hı. A, ne güzel! Ne güzel bak, onun da aslında hayatını ne kadar değiştirmişsin. Çok güzel bir şey yapmışsın aslında.
Ben Evet farklı bir şeyler öğreniyorum bir de yani, eee, onunla il olan bu ilişkim bana biraz insanlara yaklaşımımı da etkiliyor. Bir de mesela yalnız olduğum için herkese tanıdığım insanlara atıyorum, eee, belli şeyde davranmayan insanlarla da belki arkadaş olabilirdim ama köpeğim var evde ve onunla daha iyi zaman geçiriyorum. O yüzden insanları seçme şansım oluyor. Bu da çok güzel bir özellik bence.
Değil mi? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii ki evet. Yani, eee, seni böyle güzel, sevgi dolu ve, eee, yalnız hissettirmiyor ya hani, ikiniz de böyle birliktiniz aslında. Eee, birinin olmasına da gerek yok böyle hayatında. O açıdan ben de benzer bir şey yaşamıştım. Evet, eee, yani, ben hiç evde evde tek kalmaktan biraz tedirgin olurdum önceden, eee, ama kedi ile birlikte olduğumda böyle güvende hissediyordum mesela. İlginç. Aslında ne ne olacak yani, hani, kedi ne yapacak, hani, baktığında. Ne kadar koruyabilir ama işte böyle bir güven, eee, evde olması bana güven hissi vermişti mesela. Beni o yönden değ
<chuckles> Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya. Evet. <chuckles> Korur ama ya.

<chuckles> Evet.
Ama alıştı yani. Eee, o bana mutluluk veriyor ve hayatta bazı korkularımı kendimin de aşabileceğini gösteriyor bana onun bu gelişimi.
Hı hı. İyi, güzel. Hı hı. A! Evet, değil mi? Böyle karşılıklı bir iyileşme yaşıyoruz hayvanla birlikte. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Evet. Peki hijyen sorunu yaşadın mı hiç böyle evde, hani? Eee, dışarısı, evin içi gibi böyle. Ben mesela onu hani, köpek benim için hep böyle dışarıdaydı mesela. Evde değildi. Hiç böyle bir problem oldu mu? <chuckles>
Evet. Evet. Yok. Hı hı. <chuckles> Benim benim hep evdeydi köpeğim. O yüzden, yani, ailemin ailemle Labrador'umuz vardı evde. O yüzden bu köpek küçük ve az tüylü kalıyor. Evet. Ama, eee
Hı hı. Ya. Hı hı.
Yani, bazen mesela şey yapıyor, nefret ediyor, patilerini yıkamak, tırnaklarını kesmek, bu gibi şeyler travma.
Hı hı. <laughs> Ya, evet, tırnak kesme. Benim onun da korkulu rüyası. <chuckles>
Iıı, geçen gün, <chuckles> geçen gün ensesine pire damlası yaptım. Korkarak benden kaçtı, altına yaptı korkudan. Kaçıyor benden. 1 gün boyunca benden kaçtı, yani, yaklaşmadı yanıma.
Evet. A, canım benim. Hımm.
Pire damlası, hani, iğne değil hap değil hiçbir şey aslında.
A. Evet, evet. Tabii hiçbir şey değil, doğru.
Ama böyle şeyler yaşıyor. Bir de iyiliği için, yani. <chuckles>
Korkuyor tabii, bilmiyor. Bilmiyor ya, bir de ondan dolayı aslında.
En kö en zor şey bu bence. Mesela, eee, yiyecekler onlar için zehirli ama anlamıyorlar ya da ne bileyim bir şey onun faydası için ama o anlamıyor. Anlamaması çok büyük bir zorluk ama o kadar anlasalardı sanırım kimse çocuk yapmazdı. Böyle de düşünüyorum.
Hıı, hı hı. Evet, doğru. Tabii. Yani, eee, evet, ben de e katılıyorum. Eee, genel olarak şöyle diyebilir miyiz o hâlde? Eee, evcil hayvanlar hayatımıza neşe, sevgi, eee, ve hani, koşulsuz sevmeyi öğretiyor ve iyileştiriyor bizi, değil mi? Sen ne dersin?
Hı. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Kendini vü sorumluluk almaya ve kendini önce koymaya, ı eee, başlıyorsun ve hayvanın sonuçta senin o sevgi ihtiyacını giderdiği için her şeyde daha net olabiliyorsun, bence. Çok güzel bir şey.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle katılıyorum, eee, ve o yaşattığı duygular Evet, kesinlikle. Birlikte öğreniyoruz değil mi aslında? Hı hı.
Ve seninle büyüyen bir şey. Ih. Evet, her şeyi birlikte öğreniyorsun.